Hã, muita gente pensava: "Não, amanhã ele vai corrigir, nem vou na aula". <chuckles>
Entã É então, aí e aí ele eu lembro dessa vez que ele estava corrigindo essa minha prova, né. E aí o o pessoal da sala também já sabia: "Não, pô, o Felipe eu acho que, né, vai talvez vai tirar uma nota boa". E aí ele falou assim: "Ah, então, eh, vamos corrigir aqui e tal". E ele falava: "Ó, aqui acertou, aqui acertou, aqui acertou". E ele falou assim: "Ó, pô, não acredito, cara. Por causa de 1 sinal e tal, tudo mais, não sei o quê". E e aí ele, sabe, fez um show lá e tudo mais, mas acabou que ele ficou feliz, porque eu tirei uma nota muito alta e tudo mais.
Uhum. Olha. <chuckles> Sim. Ah, e você falou que gosta muito de desafio. Você levou então essa prova dele como um desafio? Como ele falou: "Hum, tem 2 questões, 1 que só eu, outra que nem Deus consegue resolver". Você pensou: "Mas eu vou"?
Ah, com certeza.